<chuckles>
No, sei ferma in macchina. Sì, eh, sei comoda, ha hai la macchina di tuo papà però, ora sei bella comoda in quel bella poltroncina della macchina sedu e e accenditi la radio eh, ma accenditi la radio, senti un po' di musica, parla col tuo vicino del di macchina, perché tanto se ha detto siete là appiccicati, che non puoi manco scendere, non puoi manco scendere, dice, eh, che che f ascoltati la musica, top proprio devi, parla con me, stai qua 1 ora, aspettiamo 10 dice, sai, uh, anch'io avrei da fare, però ecco cerco di, ehm, ironizzare la cosa perché effettivamente a livello razionale sono reazioni alcune volte che proprio uno ci dovrebbe anche ridere sopra, perché sono inspiegabili. Ehm: “Ah, ma, ehm, ho sete”. Bevi. C'è il tart l'acqua ce l'hai, prendi la bottiglia e bevi. “Eh, ma qua non mi posso muovere”. Eh, aspetta, non avere fretta. Tanto sta tranquilla che prima o poi esci di là, non vi terranno là a vita. Stai tranquilla, perché
Ah-ah. <chuckles> <chuckles> Certo. <chuckles> <chuckles> Se proprio devi. <chuckles> Mh-mh. Sì, mh-mh, mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Quindi proprio le hai fatto una terapia d'urto, cioè un grounding <chuckles>
<sighs> che, uh uh, ish l'unica cosa dove non l'ho potuta aiutare, dice: “Devo andare in bagno”. Eh, ehm, mi dispiace, la uhm, mhmm, uhm, n conta conta le pecore, gli ho detto. Conta le pecorelle, vedi un po', fai qualco non pensare a laghi e fiumi, non ti fare altri pensieri. Non no, ascoltati la radio. Ba ti ti piace Baglioni, ascoltati Baglioni, ti piace fai qualcosa di di rilassante in tutto ciò, ehm, in maniera egoistica cercava di trasmettermi a me la sua ansia.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Tu però proprio sei riuscito a mantenere proprio il pugno fermo, un b la d il distacco necessario per non farti influenzare in quel caso.
Perché lì è Perché sì, perché ti devi tenere sotto controllo tu. Eh soprattutto e non è una cosa sempre sai facile, anche perché sai
Certo. Mh.
penso di essere un essere umano anch'io a questo punto, ehm, chi e quindi e che che fai? L'aggredisci? Non puoi farlo. La man gli chiudi il telefono, non è il caso poverina. Dico, ma
Beh, certo. Assolutamen No, certo, ci manchereb <chuckles> <chuckles> Penso che poi ti avrebbe bloccato probabilmente, quindi <chuckles>
No, no, bloccato no, ma me l'avrebbe fatta pagare per i prossimi 30 anni, ma dico non è questo il problema, eh. I il problema, vedi, è è che oggi, <sighs> non lo so, dovremmo avere forse un po' più di razionalità, godendoci il mondo che noi su dove noi viviamo, senza troppa troppe corse, troppi problemi, e cercare di risolvere le cose con più calma.
<chuckles> Ecco. <chuckles> Mh. Sì. Mh-mh.

Io purtroppo sono circondato da persone molto ansiose. Persino
<chuckles> Okay, e soprattutto visto che hai detto che ti influenzano, quando quando le vedi ansiose, è u una brutta situazione per te questa, o no?
Provo a scappare, se ci riesco. Beh, però vedi c'è il telefonino.
<chuckles> Mh.
In questi casi fidati è una brutta persona, una brutta cosa il telefonino. Perché se tu provi a scappare dal dallo stato di ansia di quella persona, che fa? Ti chiama, ovviamente, ehm, per dirti, u un fatto specifico di controllare l'ansia, dici: "Come la controlli?"
Mh. <chuckles>
Ehm, quando è stato? 2 giorni fa, mi chiama al telefono la mia compagna, che avuto un ansia, che è arrivata addirittura all'attacco di panico.
Mh. Ah.
Perché? Perché era rimasta bloccata nel traffico in autostrada.
Okay.
Ed era im ferma immobile, da 1 oretta circa, perché un incidente ora non mi ricordo il motivo, però, mi ha chiamato quasi
Mh-mh. Okay Mh-mh. E quindi questa cosa qui, di essere lì ferma in autostrada, l'ha un po' triggerata nel suo attacco di panico e di ansia?
S sì, dice: "Aiuto, mi manca l'aria, mi sento mi sento ferma". Sì, sì, mhmm, sì, gli è venuto questo senso di ehm, "sento caldo." Eh. E dice, tu co come fai in questi casi, non è che sei pure presente lì, no, perché dice, mhmm, dico: "Ma scusa"
Okay. Ah. È un po' claustrofobica magari. Mh. Mh-mh. <chuckles>